Certo, certo, anche perché comunque diciamo in parte e da una parte mh, ero contento perché in qualche modo ehm avevo captato, no, che in questa canzone c'era una un grido, una rabbia, una sofferenza, quindi uhm, e ed era dovuto praticamente all'incapacità ehm, nella consapevolezza di di di non essere in grado di raggiungere questa questa donna alla perfezione, questa donna, quindi la sofferenza di dire anch'io vorrei essere così perfetto, no, da da avvicinarmi, da raggiungere questa donna, questa forma allo stesso livello, questa forma di angelo. Tant'è vero che il finale insomma ehm s va viene ripetuto insomma e lei va va va, nel senso si allontana, però nello stesso tempo ehm, tanto è l la folgorazione di questa donna che sapendo anche di non poter poterla raggiungere la il suo augurio è quello che questa donna insomma trovi la sua felicità, no, il suo massimo la sua massima felicità anche senza di lui. Quindi davvero un inno all'amore. Sì, sì, sì, sì, proprio
Mh, mh-mh. Sì. Mh-mh. <snorts> Essere allo stesso livello, mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Beh, forma di di amore più puro questo.
i qui in maniera rock, no. Nel senso c'era <chuckles>
Certo, assolutamente. Ma senti, prima dicevi che hai visto, uhm, i mhmm, i live, quindi anche hai visto le espressioni di sofferenza del dell'artista, del cantante, ma questi live li hai visti in TV o hai avuto proprio la fortuna di vedere i Radiohead dal vivo?
Mh-mh. Sì, sì. No, no, no quella fortuna purtroppo non l'ho avuta, non sono andata alla ricerca. Io diciamo che mh.
Oh.

Sì, Shining You Crazy Diamond, per esempio dei Pink Floyd, ehm, pazz de brill ehm, Brilla Pazzo Diamante, cioè, mhmm, là per esempio ecco poi se mi appassiona mi piace da davvero una una canzone e cerco di capirne anche il testo, no, il significato. Ehm, questa per esempio è una canzone che loro hanno dedicato, ne hanno dedicato più di qualcuno la verità, a un loro ex componente che si può dire anche tra virgolette quasi "fondatore" de del gruppo Pink Floyd Syd Barrett, che purtroppo
Mh-mh. Sì, sì, sì. Mh-mh. Mh. Sì.
è andato fuori di testa in qualche modo, quindi, ehm, tanto è vero che poi è stato, mhmm, in una casa di cura insomma, sotto ehm, e quindi insomma era dedicata a lui questa canzone, ehm la parte una parte importante insomma. Si vede anche nella lunghezza di questo di questa musica a parte ehm, eh.
Sì. Sì, mh-mh. Beh poi loro in quanto lunghezza <chuckles> non hanno da invidiare niente a nessuno. <chuckles>
Cioè a nessuno, ma il bello è che ti trasporta fino alla fine perché c'è sempre, no, un cambio, un un evolversi, un una cosa legata all'altra che ti cioè, come devo dire, se tu senti <chuckles> un fascino, <chuckles> certo, magari ci sono delle canzoni brevi che magari, ehm, con 2 parole fanno la canzone e dici: "Ma questi qua quando cambiano no?" E se ci perde sì.
Sì. Sì. Sì, sì. Sì sì. Sì, non è un trascinarsi, assolutamente. Vero. Sì. Mh sì. Brevi ma già troppo lunghe.
Troppo lunghe sì, perché magari senti sempre quel ritornello tara tara tatà, tara tara tatà, tara tara tatà vabbè, ma quando cambierà? <chuckles> Mentre ci sono quelle che
Mh-mh. <chuckles> Capito e invece, visto che mi hai nominato i Pink Floyd più di una volta e i Radiohead, invece qualche italiano?